Uy! 'Yun lang namang household chores, anak ko, ganiyan. 'Yun namang maliit na business ko okey lang naman 'yun, 'di naman ako naupa, so, okey lang nakasarado 'yan forever, huwag naman ano. Pero I mean to say ano, tama naman 'yung sinabi mo ang ano lang kasi hindi ko siya mapagsabay kasi kung bibigyan ko ng oras 'yong isang long term ko, ah, hindi pa naman ako kikita do'n kasi nga training pa lang naman 'yon 'no para makapag-on board, para makapag-umpisa na kumita, eh di hindi ko na hmm, sayang naman 'yong bawat oras na kikitain ko dito sa isa na flexible 'di ba, ah, nakita mo 'yong difference. At saka itong short-term kasi, 'yon nga medyo oo, medyo mata ko nga may issue, dun sa kasi sa training ti tutok na tutok talaga ako kung gu kung 'yon ang gagawin ko, kailangan maghapon nakatutok ako. So, iniisip ko baka naman magkasakit pa ako, baka mabulag na ako. So, sabi ko nga affirmation at, ah, 'yun ng ano ko, kasi parang para parang parang mas gusto kong bitawan 'yong long term at kung sakaling hindi naman mag-pursue itong hmm, mm, kung hindi man mag-purs na ho kung kung sakali hope ako na magkaroon ng another na, 'yon bang continuation ng trabaho itong short-term, hoping 'no, at kung hindi naman tapos binatawan ko 'yong long-term 'di magre-re-apply siguro ako sa iba. 'Yon ang naisip ko so, kung, ah, kung ikaw ako 'no kung ikaw ako, ah, sa tingin mo, tama ba 'yon gano'n din ba gagawin mo, tama ba 'yon sa tingin mo, na mas dapat ko na piliin ko 'tong ano 'yong short-term pero ngayon bawat minuto kumita na ako, samantalang doon sa kikita pa lang?
Mm. Mm. May difference talaga. Ah, mukhang ano talaga, ah Mm. Mhm. Mhm, okey. Oo.